Eh aku mau nanya dong.
Boleh.
Kamu itu ada gak sih perubahan gaya dari dulu sampai sekarang? Apa gaya kamu gitu-gitu aja?
Eee, kebetulan karena saya bukan Spongebob jadi gayanya berubah <chuckles> gitu sih dan berubahnya cukup
<laughs> Oh gitu. Oh syukur, kirain tadi ngobrol ama Spongebob akunya. Oh bukan ya. <laughs> <giggles>
<chuckles> Waduh <laughs> gitu kan ya. <laughs> Enggak, tapi kebetulan berubah gayanya cukup drastis sih, aku dari yang, eee, SD kayak gimana, SMP kayak gimana, SMA kayak gimana, kuliah, bahkan awal-awal kerja tuh berubah semua, itu berubah semua.
Oh ya. Oke. Wah. Oh oke m Oh, berubah semua, wah seru nih. Oke, berikan contoh gaya waktu SD! <chuckles>